あの、ちょっとアドバイスが欲しいことがあるんですけど。ふく最近ですね、なんか、ま、色々物の値段とかすごい上がってるじゃないですか？
はい、何でしょうか。 上がってますね。
ま、それで、ま、結構、ま、1ヶ月に使うお金とかも段々段々なんか、米とかのせいでもせいもあって厳しくなってきて
うん。 ああ。
まあ、積極的になんか、なんですかね、家でご飯食べたり、もう自炊でもめっちゃ節約でケチったなんかものを作ったり。そうです、あとなんか、外でご飯食べるのとか、まあ、あんまりしなくなったり、みたいな感じで。なんですかね、結構外でご飯食べるのたのなんですかね、趣味というか、なんか楽しいことだったので、自分にとっては。なんか、なんですかね、生活がなんかちょっとつまんなくなっちゃったな、みたいな感じで、今。
うんうん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。いや、外でそのね、ご飯食べたりするのって楽しいですよね。色んな味もあるし、ね、色んななんか新しいお店とか発見するのも楽しいですよね。
そうですね、やっぱり家だと結局 自炊しようと思うと、材料いっぱい買うじゃないすか。1回1人では使いきれないぐらい。
うん、買いますね。
で、そしたら、その材料を消費しなきゃいけないので、期限までに。そしたらなんか同じメニューを何回も食べるみたいな1週間になって
うんうん。 ああ、確かに。飽きちゃいますよね。
それがなんかそうですね、もう、全然もう飽きてて、もう食べる前から味が分かるものをただひたすら食べてるみたいな感じで
<laughs> <laughs> ああ、なるほど。なんかね、さいしでちょっと頑張ってアレンジとかしても最終的に全部カレーになるんですよね。うん。
そうですね、ま、カレーだともう、結局カレー風味の何かに全部なって「一緒のカレー食べてんなあ」みたいな感じで
<laughs> いやあ、それもちょっと、うん、たまにだったら全然いいんですけどね。それがずっと続くってなると、やっぱちょっと味気ないなっていうの感じますよね。
そうですね、もう。ま、結構、あの、なんですかね。すこの節約をし始めてから、なんかベトナム料理にはまってて、すごいベトナム料理って安く作れるんですよ。
うーん。 はい。 ああ。 あ、そうなんですね。うん。
なんかフォーとか、そういうのって一回作るともう、なんです、使い回しでどんどん材料を使い続けられるので。それやってると作るのも楽だし食べるのも、ま、そのす結構好きなので、ま、食べるんですけど、週に4回ぐらい食べてると、もうさすがになんか、どう足掻いてもこれ飽きるなみたいな感じで
うんうん。 うんうん。 ああ。うん。 <laughs> そうですね。え、ちなみになんですけど、パクチーって食べられますか？
あ、パクチー食べられますね。
ああ、おお好きですか？
ああ、ちょっと好きなぐらいです。あなの単体で行くとちょっときついかなって感じです。
うん。 うん、ふん。別に料理に入っててもそんなにその「うわ」てなったりすることなく、通常通り食べられるようなぐらい。
そうですね、全然ちょっと入ってるぐらいなら、普通に食べられる感じです。
ふーん。あ、そうなんですね。あの、ほんとにちっちゃい節約なんですけど、家庭菜園ってどうかなってちょっと思ったところがあって。
ああ、も。 ああ、確かに、ちょっと節約になりそうですね。
<laughs> そうなんですよ。あの、もちろんその外食がね、あの、たっくさんできるようになるっていうほど、お金が貯まるっていうものではないんですけれど、ただあの日々のちょっとした潤いっていうところで言うと、割と簡単に育てられる野菜も結構あって。
へえ、パクチーもそうなん簡単に育てられるんですか？
パクチーめちゃくちゃ簡単です。あの、えげつないぐらい増えるらしいですよ。
<laughs> それはそれでなんか困るぐらい。<chuckles>
<laughs> <laughs> パクチーかけ放題にできるぐらい育つっていうのは、あの、私友人から聞いて、あの、結構分けてもらったりもしてたので。
あ、でも確かに、今はパクチー、冷蔵庫に入ったら、それでね、簡単に育てれんな、やってみるのもありですかね。
ううん。 いいかもしれ結構たぶん買うと、そこそこいいお値段するはずなんですよね、香草類って、パクチーしかり。うんうん。
う、そうですね、なんか、1本っていうか、なんかいっぱいっていうか、なんか、なんですかね、束で売ってるのがだいたい¥200ぐらいして、あまり安くはないですね。
束で入って。 ですよね。 それがあの、お家で育てると、なんと無料で食べ放題。
ああ、いいですね。しかもなんか、パクチーって割とスーパーで売ってないとこととかも結構あって
<laughs> はい。 ありますよね。
まあ、売ってるスーパーにわざわざ行かないといけないんですよね。それは結構めんどくさいっていうのはあって。
ああ、なるほど。なんかあのフリーズドライ、あのほんとに乾燥したタイプのパクチーもありますけど、あれってちょっと味がいまいちですよね。うん。うん、風味というか、うん。
ああ、そうですね、ちょっと違いますよね、あれ、なんかほんとに。はい。 そうですね、風味をつけるものなのに、風味がなんか違うみたいな風なっちゃうので。
<laughs> そうですよね。
やっぱり生がいいかなって感じですね。
あ、であれば、ちょっとほんとに、あのもう小さい一歩でしかないんですけど、パクチーであったりとか、例えばその大葉とか、もし、でも、あの、もしほんとにがっつりやるってなったら、それこそミニトマトとかだったら割と簡単に育てられるっていうのを聞いたことがあって。
あ、ああ。 ああ、ミニトマト。あ、なんか小学生時のとかに、育てた記憶はありますね。
うん。 どうでした？<laughs> うん。
ま、なんか、うまくいかなかった気がしますね、自分は。
あ、じゃあ、じゃあミニトマトはやめましょう。<laughs> もうちょっとじゃあ葉物の簡単に育つ、バジルとかもすごく、あの、簡単に育てられて、で、しかも風味もいいので。
<chuckles> あ、ああ。
うーん。
バジルも絶妙に高いですからね、買うと。
高いんですよ。そ、なので、もしそのお料理とかね、ご自身でされることがまあ、多そうだなってお見受けしたので、こういうちょっとしたものを自分で育ててみるっていうのは一つありかなって思ったんですけど。
確かに家庭菜園はいいですね。なんか、買いに行くのも結構面倒だったので、なんかそれがあるとお金節約できるし、時間も節約できるし、労力も、すまあ、なくなるので、結構なんかありかなって思いますね。
お。<chuckles> そうです。うん。 うーん。 お、良かった。なんかそんなにあの手間暇かけて一生懸命育てなくてもちゃんと育つっていう風に聞いているので、ちょっとこれは、一つ取り入れてもらえたら嬉しいなと思うんですけれど。<laughs> え、ちなみに、そのなんか、節約というか、その、お金ちょっと頑張って工面しなきゃなっていうのってどれぐらい前から続けてらっしゃるんですか？
ああ、なんか、いいですね、ありがとうございます。 そうですね。 今年に入っ今年というか、その、今大学に通ってるんですけど、ま3年生なってからですね。
はいはい。 うん。ああ、ま、じゃほんとにあのいわゆる物価高みたいなのが結構直撃しているような。
そうですね。がなんか、学食が値上げしたりして。なんかそういうことがあると、学食結構値上げしてて、なんかぜ絶妙になんか、なんですかね、生活費の毎月の生活費をなんか食ってくるようになって
ああ。 あ、そうなんですか。うん。 うーん。
こ、前だったら、そうですね300何円で食べれてたカレーがもう食べれなくなったりして
ああああ、ちょっとちょっと痛いですよね。うーん。
ああ、結構きつくなってますね。 そうですね。定食とかがもう600円払わないと絶対食べれないようになって
ああ、なんか普通の食堂に行ってるような価格帯ですよね、もう。
そうですね。なんか、「あんまり学食で食うメリットがなくなってるんじゃないか」ってみんな言ってて、で、「自炊したら良くない」ってみんななってますね。
うーん。 あ、そうなんですね。うーん。あ、じゃあ結構お友達も皆さん自炊される方が多いんですかね？
そうですね、なんか、ん1年生時のと時とかはしなかったんですけど、さんねんせいなって授業がそこまで多くなくなったので、ま、昼まで家にいるってことができるようになったんですよね。そしたら、まあ、自炊した方が良くないかみたいな感じにみんななって、ま、してるって感じですね。
うんうん。 うん。 ああ、なるほど。うん。 は、ああ、え、で、あれば、ちょっと一つ思ったのが、そのご友人とかともなんかみんなでご飯作り合う、<laughs> そうすると、その、ごめんなさい、金銭的にどうかっていうのは、ちょっと難しいとこではあるんですけど、少なくてもあの他の人が作った料理なんで、味にその飽きが来づらいんじゃないかなっていうのと、あと外食をするっていう楽しみのちょっと、ま、一部ではあるんですけれども、その見知らぬ料理を食べるだったりとか、ね、いろんな人のご飯を食べるっていうところは、もしかしたら少し、満たされるところもあるのかなって聞いてて思ったんですけど、どうですかね。
うん。 ああ。 はあ。 そうですね。なんか、なんかそれができるほど家が近い友達がいないっていう感じですね。
ん、めんどくさいですかね。 あ、そうなんですね。ああ、なるほど。結構皆さんその離れて住んでらっしゃるんですか？
あ、えっと、みんなだいたい自分の大学は一人暮らしで、その、なんか大学の近くが、ま、まあまあ不便なんですけど、ま、それでも、大学の近くに住みたいって言って大学の近くに住む人と、いや、こんな不便ならなんか、もっと街の方とか、ま、駅が、駅の西側と東側でなんか、地下鉄の路線があって、ま、大きく分けて。で、それでどっちに住むか、みたいな感じでみんななるんですけど、地元じゃないとここが。で、東側が家賃安くて、もうちょっと都会で
うんうん。 はい。 うん。 うんうん。 はいはい。 ああ。 うん。はいはい。
なんかお店とかがお店っていうか、なんかイオンとかがあったりして、結構便利なので、自分は大学からは遠いんですけど、東側に住んでて。ま、それだと、ま、みんなそこまでこっち側に来ないので、距離が遠いですね、多分。
うん。うん。 うんうん。 うん。 ああ、そうなんですね。そうか、大学生って言うからこう、か勝手に皆さん、近隣に住んでらっしゃるんだと思ってたんですけど、結構バラバラなんですね。
そうですね、多分。なんですかね、自分のところは、地下鉄がまあ一応あるので、わざわざ住まなくても、なんか、すごいバイトとか行く時に不便なところにあるので、なんですかね、まあ、他のなんか大学以外のことちゃんとしたい人は、あんまり大学の近くに住むってのは考えないんじゃないかなとは思いますね。
うん。 ん。 うん。 うーん。 うん。 ああ、なるほど、そうなんですね。うーん、ってなるとやっぱりみんなでご飯作って持ち寄るみたいなのってあんまり現実的ではないですかね。うーん。
ん。 そうですね、だいたいみんな、ごみんなでご飯食べるなら、外食するかな、みたいな感じですね。
ああ、なるほど。そうなってくるとやっぱり、節約の方に舵を切った方がいいですよね。
そうですね。とりあえず自分で節約しようかなみたいな感じですね。
うーん。 うん、ふんふんふん。何かその節約するので外食以外に何かやめたことってありますか？
ああ、外食以外だと、前まではなんか結構、あ、これも外食なんですけどもカフェとかに行くのが好きだったんですけど。
はい。 ああ。
まあ、普通に高いじゃないですか、カフェって。
高いですね。コーヒー1杯でね、前まで多分¥400ぐらいだったのが、今¥700ぐらい普通に取られますもんね。
そうですね。ま、¥700でなんか食べようと思ったら¥1000超えちゃったりするので
はい。ああ。
な、これはちょっとなんかやめた方がいいんじゃないかなと思って、最近は何ですかね、ま、家で普通に、なんか、なんですかね、ま、コーヒー作るかなんかしたり、ま、そっちでも普通に高いんですけど、だからそれもすごい頻度が少なくて、なんですかね、あんまりそういうことはできなくなってきてますね。
うん。 うんうん。 うん。 ああ、ちょっとなんだか悲しくなってきますよね。うーん、そっかでもできる限りやっぱお家時間を充実させてあげるっていうのが、やっぱり外食よりはまだね、お手頃に過ごせるのかなっていう気がするんですよね。
そうです。 そうですね、結構やっぱり、まあ、家で作った方が、コーヒーとかも、まあ、豆とかがそもそも高いんで、まあ結構きついんですけど
うん。 うん。 うん。
まあ、安いですし。
お店で飲むよりはですよね。うんうんうん。え、ちょっとじゃあ、もう、お家でそのできることをどんどん充実させていくっていう方向で、もうお店を自分で開けるぐらいのところまでちょっと極めてみませんか？
はい。 そうですね、なんか色々ネットとかで調べて、安いものとかでかき集めて、ま、なんとか家で、ま、外食ほどじゃないですけど、ま、楽しめるぐらいにはなんかなれれば、ま、そこまでストレス溜まらないんじゃないかなって、なんか、気はしてきましたね。
<giggles> うん、うん、うん。 うん。 うん。人を呼びましょう、家に。<laughs>
そうですね。人を誰か呼んだら。
あ、うん。
ななんか、そういう感じの体験がなんかできるような気がします。
か。 ちょっと楽しい体験できたらいいなと思います。頑張ってください。
あ、ありがとうございます。